Pues, ahora que lo dices, sí, eh, fíjate que fíjate que sí, ¿eh? Mira que, eh, pues, en casa de mi mamá, sí me dijo: "¡Ay, mi hijito, te le has encerrado en el cuarto", este, eh, "baja aquí!". Por ejemplo, hace unos días es estuvo una tía en la casa, "Mira, vino tu tía a visitarnos, este, eh, baja a saludar", mandó un mensaje y ya, este y, me bajé, la saludé y: "¿Qué pasó tia?", y no sé qué, y una tía que, pues, quiero mucho y demás, pero estuve platicando unos 10 minutos ahí con ella. "Ah, ¿sabe qué tia? Veras, este, voy a tengo unos sacando unos pendientes del trabajo", le dije. "¿En fin de semana?". "Sí, ya el trabajo no para", y pura mentira, yo no para, pa pa so sí, sí, e sí, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro, como que no te hallas, ¿no? No te hallas cuando estás con lo con la gente. Oye, y e y en cuanto a tus gustos, eh, ¿has notado que, no sé, ya no si ya no quieres ver tu serie favorita, te sientes muy apagado? ¿Cómo cómo s cómo vas con eso?
Sí, y así dime. Fíjate que, ahorita que dices, eh, justo, pues, tengo varias, este, plataformas de streaming, y cuando pongo, pongo algo, digo lo que sea, y y de repente, <tsk> ¡Ah! Como que no me late, y le casa empezamos una película, van 15, 20, <tsk> ¡Ah! Y, pum, le cambio a otra, ¿no? Que una serie
Ujú. Ujú. Claro.
van 30 minutos, <tsk> ¡Ay! O, dejo de verla y apago, cambio, me meto a YouTube
Ujú.
pongo a ver, este, un video de algo, ahí le estoy o sea, ahí le estoy, l ahora sí que le estoy cambiando, no he terminado de ver, este, ningún episodio de una serie, de los eh, de cosas que veo en YouTube, va y veo, solo le cambio a otra cosa, ¿sabes? O sea, estoy coste me siento, mm, pues, así, no sé, si la palabra asi desconectado sí, un piloto automático. Sí.
Ajá. Y has sí, desconectado. ¿Y has pensado que esta o sea, darte un tiempo, o sea, un tiempo me refiero como a un límite de decir: "Okey, voy a permitirme este dolor, eh, esta tristeza que estoy sintiendo, esta desconexión", durante, no sé, el tiempo que tú te pongas, 3 meses, 1 me 1 año, n n n no lo sé, eh eh, para que a partir de ahí ya puedas buscar como, un r em, reconectar nuevamente contigo mismo?